Vậy hả? Thì mình cũng muốn là có một à, dư dư ra một cái khoản, a, để mình, à, gửi gửi tiết kiệm ở ngân hàng á bạn. Nhưng mà hầu như á là giống như là chà chi tiêu xong một tháng á thì mình thấy, giống như, cái tiền chi tiêu của mình nó nó còn không đủ nữa, nên mình hông có dư ra để mình gửi tiết kiệm á. Ờ, nên mình à, hiện tại á mình cũng không có l lập một cái, a, quỹ tài chính hay là giống như là thống kê lại chi tiêu gì hết á. Ờ, mình cứ giống như là lãnh lương xong thì mình cứ tiêu xài, à, tự nhiên, để nó một cách tự nhiên á bạn.
Coi như là phòng thân ha, ờ. <laughs> Ừ, khó tiết kiệm thật ha! Ừm. Ừm, tức là bạn cứ kiếm tháng nào thì tiêu tháng đấy thôi chứ cũng không có để dành ra lâu dài ha. Cái tình trạng kiểm soát chi tiêu này thì cũng hơi đáng lo đấy. Thế thì không biết là hiện tại bạn cũng có chia sẻ là đến mùng 10 chẳng hạn hoặc là vào tầm khoảng giữa tháng chẳng hạn là bạn đã không còn tiền rồi. Thế thì cái th thói quen chi tiêu này nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của bạn không?
Ừm. Đúng rồi đó. À, có chứ bạn. Giống như là những cái tháng mà stress nhiều quá á là mình đi hát nhiều, hay là mình đi ăn uống gì đó nhiều quá á thì ờ.
Ừm. Ừm, cái phần còn lại thì sao? <laughs>
Đến đến, ờ, đúng rồi, thì, à, khi mà cảm thấy là sắp hết tiền rồi đó, thì những cái lúc đó á là khi mà stress á thì mình cũng không có cách nào giải quyết nè. Rồi chính cái việc ăn uống mình cũng phải hạn chế lại để nó đủ chi tiêu cho tháng đó á bạn, nên, a, nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái cái việc mà giống như là những cái ngày cuối tháng á. Những ngày cuối tháng thì lúc đó, a, sắp hết tiền rồi xài tiết kiệm nè, ờ, tâm lý rất là lớn luôn.
<laughs> Ờ. Ừ, tăng ca khó chịu ha! Ừm. Ừm.

Đúng rồi, mình hay tìm những cái cái, ơ, tiêu tiền giống như là chi tiêu để giống như là tịch, à, tìm kiếm cái niềm vui vậy đó. Mình hay, a, đi, a, rủ bạn bè đi hát nè, hay là rủ bạn bè đi ăn uống, rồi nhậu nhẹt này cái kia á bạn. Ờ, những mà những
Ờ. Ừm hứm. Ừm, mình hiểu rồi.
những cái khoản đó thì, à, xảy ra thường xuyên á, ờ, và cái một cái một lần.
Ừm.
Hát hay là đi nhậu như vậy đó, bạn biết là khá là nhiều tiền đó đúng rồi, ờ, nên nhiều khi á nó vượt chi tiêu mà mình không kiểm soát luôn bạn ơi. Ơ, giờ mình hông biết biết làm sao luôn á, thì bạn có cách gì hông bạn?
Cũng khá là tốn ha. Ờ. Ừ. Có chứ, mình ở đây là để giúp đỡ bạn có thể tìm được một cái hướng giải quyết cho các cái vấn đề của bạn mà. Nghe cái tình trạng của bạn đấy là việc dùng tiền, ừ, giống như kiểu là, để giải khuây ấy thì đúng là nó hơi tiêu tốn, nó cũng hơi, gọi là, tốn tiền rồi ha. Thế thì không biết ấy, khi mà bạn dùng tiền để giải khuây, ví dụ, như kiểu là, bạn vừa nhận lương và bạn muốn tự thưởng cho bản thân mình đi, thì bình thường là bạn sẽ tiêu tiền vào những cái cái gì là nhiều nhất?
Đúng rồi đó. À, thường á thì khi mà mình, à, nhận lương xong á thì không phải cái lúc đó mình đang vui á thì mình hổng có tiêu tiền liền đâu, nhưng mà những cái lúc mà đúng rồi, những cái lúc mà buồn chán á, áp lực, giống như là trong công việc nè, giống như là mình không giải quyết được cái vấn đề trong công việc á à, đúng rồi. Hoặc là những cái chuyện gia đình, ờ, giống như là, mình không có giải quyết được cái vấn đề, à, quan hệ ở trong gia đình á bạn. À, tức là có cãi nhau, hay là nói chuyện này kia qua lại, dĩ nhiên người thân á, cái, mình bị cảm thấy là áp lực, bị stress á bạn, cái, mình muốn tìm một cái gì đó để giải khuây á, mà thường á là, à, là đi hát là nhiều nhất đó bạn à, đúng rồi. Hát giải tỏa tâm trạng rất là tốt luôn, à, nhưng mà giống như là hát xong một cái, a, buổi đó rồi thì qua ngày hôm sau á thì tâm trạng nó lại tệ, nên nên nên mình cũng không biết làm sao nữa ừm, đúng rồi.
Ừm hứm. <chuckles> Thế hả? Ờ! Là giờ tiêu cho vui ha? Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Những cái đấy tiền. <laughs> Ờ. Ừm, lại muốn đi khác nữa ha. Đúng thật, đúng thật, nói chung cũng khá là đáng lo đấy. Tức là bạn có một cái sở thích, giống như kiểu, là ca hát ha, hay là chỉ, kiểu là, cái việc đi hát là bạn thích cái không khí ở đấy thôi?

À, khi mà đi hát cùng bạn bè á, l là mình có thể, giống như là, la hét thoải mái ở trong phòng hát á bạn, thì khi đó cái tâm trạng nó cũng đỡ hơn nè. À, mà khi hát xong á, thì mình có thể là chia sẻ với những người bạn của mình á, về cái cái vấn đề mình đang gặp phải á. Giống như là mình
Ờ. À, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm.
có cái người chia sẻ á, thì tâm trạng mình cũng đỡ hơn. Thì, à, những cái lúc như stress nặng quá thì mình hay đi hát thật. Ờ, nhưng mà mỗi lần đi hát á, thì nếu mà mình rủ bạn bè thì, ờm, mình phải, giống như là, mình phải khao, mình phải trả tiền cho họ. Thì, ừm, giống như là, mình là người rủ mà mình phải trả tiền, cái đó là cái điều tất nhiên rồi, và nó nó cũng tiêu tốn khá là nhiều tiền á bạn ơi.
Đúng thật. <chuckles> Ừm, ừ, thế thì <laughs> Ừ, đúng rồi. Ừm, đúng thật, đúng thật. Đi hát xong lại còn khao nữa, tuy nó rất vui nhưng mà công nhận là rất là tốn tiền ha. Thế bạn có thể, ờ, kể thật lòng cho mình là 1 tháng bạn sẽ đi hát tầm khoảng bao nhiêu lần được không? Và so với cái thu nhập của bạn thì nó ăn vào tầm bao nhiêu phần trăm chẳng hạn?
Ờ. Ừm, đúng rồi đó bạn ơi. Cái vấn đề này là nan giải luôn á, nó là thu nhập của mình chỉ có, ờ, 10.000.000 1 tháng thôi, nhưng mà á, ừm, mỗi lần mà đi hát như vậy á, thì tốn, ơ, gần 1.000.000 luôn, có khi hơn nữa đó bạn, thì cái khoản chi tiêu quá là lớn luôn. À, những cái lúc mà mình stress nhiều quá thì có thể là 1 tuần mình đi, ơ, hát 2 lần luôn á, thì khá là tốn kém. Ừm, nhưng mà xong rồi á m thì mình mới, ơ, giống như là, mình không có kiểm soát được á, khi mà nhìn lại cái cái ví tiền của mình á, thì cảm thấy là, ủa, sao mình chi tiêu nhanh quá. À, mình chi vào cái việc đi hát nhiều quá, l đôi lúc mà mình cũng, ơ, thấy là giống như là, hối hận về cái việc mà chi tiêu như vậy á bạn, nhưng mà lúc mình stress á thì lúc nào mình cũng muốn đi hát hết, à, mình không có kiểm soát được á.
Ừm, thế à? Ờ. Ờ, ôi, thế thì cũng hơi nhiều nhỉ? Ừm. Ờ, ôi giời. Đúng thật, đúng thật. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles>